Слушай, что ты в тот момент почувствовал?
Ой, ну это вообще! Ну, и й я, и я сидел и думал: "Ну, кто это сделал? <laughs> Неужели это я сделал? Не может такого быть". Причём всё так получилось, ну, замечательно. То есть, э, показал ему, ему понравилось. И потом, э, как бы он уже был доволен, так как реклама идёт, эм. Телефоны там есть, человек может позвонить, там, эм, email я по подключил, что можно ему email. А он он уже начал получать эти заказы какие-то. И немо немного успокоился как бы, э, то есть не стал меня торопить. А каждый день мне там, ну, через день, раз в неделю начал говорить: "А я вот это ещё хочу, там, а вот такую форму хочу. А чтобы отзывы были. А как нам сделать рекламу?". И вот эт
<laughs> В душе, ага. Ага. Ты п ты продолжал работать, получается, в той гостинице ещё?
Ну конечно. И я потом переключился, и уже у меня как-то поспокойней стало. Потому что он меня, ну, ну как бы я сайт-то уже сделал. Только там, естественно, половины ничего не было. То есть человек не мог ни зарегистрироваться, там, просто, ну, картинки и текст. Мог зайти, посмотреть, там, номер телефона, позвонить и всё. Ну вот.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. То есть у тя получается, вот ты вот ты г новым и знаниям, и интерес возник, э, из тако из такого прям вызова, да, сделать сайт тебя попросили. Ну, или с даже не просили, а ты сам вызвался. И как-то таким
Да, и вот это всё вот так Да. И это продлилось где-то 3 месяца, и я сделал ему полноценный сайт. И с формами, и со всеми. И для себя я изучил вот эти языки и понял, думаю: "Ничего там такого волшебного-то нет".
М, супер.
То есть нормаль
Ты дальше, эм, тот сайт доделывал путём тоже самообучения, там, через YouTube, через какие-то ролики? Или ещё каким-то, м, способом обучения?
Да, я ему потом сделал рекламу, сделал ему на Facebook, там, на YouTube рекламу. Люди уже могли заходить на этот сайт через, допустим, э, социальные сети откуда-то. И, э, потом мы стали я ему предложил, я говорю: "Надо же размещать какие-то фотографии. Новые блюда, допустим, у тебя в ресторане появились или там что-то ещё, как какой-то комфорт появился новый там". Э, он там ещё ремонт делал. Он, может быть, я говорю, новый номер какой-то, э, ты там сделал люкс, да. И мы стали вот эти фотографии размещать. И в и вот эти ссылочки вс все шли на сайт. И потом уже я начал раскручивать этот сайт, ф в э, везде в поисковых машинах и он действительно пошёл наверх. Он до сих пор там висит ещё и работает.